हुँ, हुँ। अ, देखिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है और सही कह रहे हैं आप आजकल बच्चे हर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमको लैपटॉप चाहिए बल्कि उनके पास एक बढ़िया आईपैड या टैबलेट ऑलरेडी है। तभी भी उनका मन है कि नहीं-नहीं कुछ और नया भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अ, देखिए माता-पिता कई बार ना इस उसमें आ जाते हैं, कि हाँ, हमारे बच्चे को तो ये चाहिए तो हम फटाफट से दिला देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने की लिए ही बोलूँगी क्योंकि क्या होता है, अगर आपने बच्चे को जो आप देते गए, वो माँगता गया और आप देते गए ना, तो वो ज़िद्दी हो जाएगा। वो एक चीज़ ख़त्म होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो पहले समझना ज़रूरी है कि वो माँग किस लिए रहा है। अगर वो पढ़ाई के लिए माँग रहा है तो देखिए क्या उससे कोई दिक्कत हो रही है, वो अगर उसके पास अ, टैबलेट है क्या उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या वो सही नहीं चल रहा। चाहिए तो उसके साथ एक क्ल कक्षा में बैठ जाइए, थोड़ा देखते रहिए, तो आपको कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि ये किसी और चीज़ के लिए माँग रहा है या फिर ये सच में ऑनलाइन पढ़ाई में इसे दिक्कत हो रही है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि अ, देखो हमें लैपटॉप चाहिए क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो कि उनको दिक्कत होती है अ, टैबलेट पे बनाने में। तो अ, फिर उनको लैपटॉप दिलाने में देखिए कोई अ, बुराई नहीं है क्योंकि अब आगे जाते हैं बच्चे तो उनको प्रेजेंटेशन वग़ैरह एक्सेल पे काम सब कुछ ही करना पड़ता है। और इसके लिए चाहिए ही होता है लैपटॉप तो कहीं न कहीं, तो बिल्कुल उनको दिलाइए। अब अगर मैं बात कहूँ उनके पास लैपटॉप है, अब वो माँग रहे हैं नहीं-नहीं मम्मी एक आईपैड और दिला दो, है ना काम नहीं हो रहा है। तो अ, मैं तो मैं तो यही कहूँगी देखिए लैपटॉप में आज कल सब संभव है। आईपैड की अगर उसको जरूरत नहीं है अब और आपको लग रहा है कि ये बेफिजूल का खर्चा है तो बिल्कुल उसे किसी और तरीके से समझाइए ओ, या चाहिए तो उसको थोड़ा-सा पढ़ाई का लालच दे दीजिए कि तुम अ, पै इस साल अगर इतने नंबर लाओगे तो भी मैं दिला दूँगी। तो आपका भी थोड़ा काम बन जाएगा, वो भी अच्छा कर लेगा और फिर आप शायद आगे जाके उसको दिला भी दें। तो अ, ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात। दूसरी आप बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। सही बात है। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। फ़र्क नहीं है, बिल्कुल। ज़रूरत पड़ेगी, सही बात है। हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। हुँ। जी, जी। समझाइए। <chuckles> फ़र्स्ट आ कर के दिखाओ जी। जी, जी।